So bin ich ja nicht weitergekommen und und das das wäre
Vielleicht ist es Ja. Genau, also also ich würde immer noch mal empfehlen, eben diese Liste zu machen, die noch mal rauszuholen, noch mal gucken pro, contra, was lässt sich da irgendwie schon ausfiltern oder was kommt dann in engeren Fokus? Und vielleicht ist das charmante ja da dran, dass das eben schon 'ne Weile zurückliegt, dass deine Ideen, die du da hattest sodass du jetzt sagen kannst: „Oh ja, guck mal das! Das hört sich immer noch total spannend das finde ich immer noch total gut.“ Und dann scheint es ja auch etwas zu sein, was du gerne machen möchtest. Das eben als Punkt, sich diese Liste noch mal anzuschauen, ähm, und dann wie gesagt, dann zu gucken, das mit den mit der höchsten, ja, Übereinstimmung das einfach mal auszuprobieren in 'nem Form von 'nem Praktikum oder Ähnlichem. Da mal gucken, ob du da weiterkommst.
Mhm. Mhm. Ja, das mache ich. <giggles> Ich bin gespannt, ob ich 'n Praktikum finde. Also äh, in normalerweise steht da natürlich immer dabei, man muss grade irgendwie studieren oder da und da eingeschrieben sein, aber vielleicht ähm, also ich habe da habe da muss ich echt mal schauen, ja.
<giggles> Ja, und grade auch ja, du sprachst ja auch von den ehrenamtlichen Sachen. Vielleicht gibt's ja auch da Möglichkeiten, dass du dich da eben, äh, ausprobieren kannst. Und die nehmen ja wahrscheinlich immer händeringend gerne Menschen auf. Ähm, und dann kann man ja auch darüber hinaus gucken, ergibt sich darüber auch vielleicht jobmäßig was, weil dann da bist du schon in 'ner in einer Richtung und hast das schon mal ausprobiert. Ähm, und dann vielleicht sagst du dann: „Ach, das könnte ich mir vorstellen, auch wirklich richtig zu machen“, und dich dann entsprechend bei 'ner Firma zu bewerben, die Ähnliches anbietet, nicht auf Ehrenamt.
Mhm. Definitiv, das stimmt. Mhm. Ja, absolut und dann hat man auch schon entsprechende Kontakte, weil das stelle ich oft fest, also, äh, hier ich mir fehlt natürlich mein Netzwerk komplett und, ähm
Ja, ja.
das, äh
Das macht's noch mal schwieriger dann, ja.
Ja genau. Ne, das ist gut.
Gen ja, wenn man durch dieses Ehrenamt reinrutscht, dann hat man bestimmt ganz viele Kontakte plötzlich, grade dann in dem Bereich, den man sich ja dann gerade aussucht und, äh, dann ist das vielleicht immer gut. Man kommt gut da an der Gemeinde an, ähm, und da sind bestimmt immer Menschen dabei, die gute neue Ideen haben. Und überhaupt, man ist unter Menschen und kann sich austauschen. Vielleicht haben die ja noch mal ganz andere Ideen. Das ist ja auch immer gut.
Mhm. Des ist das ist 'n gu sehr guter Punkt. Ja, ja absolut. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Äh, das ist
Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Absolut, also, das waren jetzt echt 'n paar coole inputs. Ähm, da da muss ich jetzt erst mal drüber nachdenken, aber da kann ich auf jeden Fall was damit anfangen.
Mhm. Genau, vielleicht schränken sich die Möglichkeiten etwas ein und du ka hast 'n tolles guten gute Ausgangsmöglichkeit für einen guten neuen Start.
Ja. Super. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.